Ừm, cũng hay nha. Thế nhưng mà bạn ơi, cái vũ trụ thì nó rất là bao la ấy, bởi vì là cứ hành tinh này hành tinh kia như bạn vừa nói đấy, đúng không? Thì có cái gì mà nó đặc biệt là thu hút bạn nhất ở cái lĩnh vực này?
Ừm. Ừm. Cái, ừm, ừm, mình thích có vẻ như như, à, người ta hay nói là, à, tìm sự sống ngoài vũ trụ á thì mình suy nghĩ chắc là s không ai biết, ừm. Mình suy nghĩ sẽ ở ngoài ngoài Trái Đất mình sẽ có một cái hành tinh nào cũng như cái đất mình nó cũng có sự sống hết. Tại vì hồi xưa v và nếu mà có, a, xem truyện Doremon á thì có hay trong đó có hay cái chuyện mà từ ngoài hành tinh mà đến á, rồi có cuộc sống ở ngoài hành tinh khác
À, tìm sự sống ngoài vũ trụ ấy, đúng không? Ừm, rất là hay đó. Ờ, ờ. Ừm, ừm, rất là hay, rất là thú vị á. Ừm. Thế thì sau khi mà bạn thấy cái chi tiết nào ở trong cái chuyện Doraemon đấy á mà bạn quyết định là, ờ, mình sẽ phải là tìm hiểu thêm về vũ trụ, về cái sự sống ở bên ngoài đấy?